<laughs> Perang sarung tuh gimana tuh, Kak? <chuckles>
Iya jadi, eee, waktu dulu ya, eee, aku sama temen-temen aku itu kalau setiap habis, mmm, ngaji atau misalkan habis mmm, sholat gitu kayak sarung, tapi kayak buat, apa, mainin kayak, gimana ya, Kak, oh, iya kalau ibaratnya sekarang kayak perang guling, kayak Kakak tahu? Tapi ini pakai sarung.
Mmm, oke. Ini ini kreatif banget nih anak-anak SD <chuckles> teman-teman Kakak waktu itu.
<chuckles> <chuckles> Iya wah, itu terus ada juga yang pakai, eee, sarungnya tuh jadi kayak ninja-ninja, terus main kejar-kejaran. Wah, itu bener bener heeh, kayak enggak, eee, terasa gitu pas bulan puasanya tuh. Bener-bener, eee, apa ya, menyenangkan gitu sih.
Oh, iya iya iya. Oke. Nah, eee, setahu aku, eee, kalau bulan puasa itu emang tradisi, eee, masyarakat muslim ya, terus nanti di akhirnya tuh ada kumpul-kumpul sama keluarga gitu ya? Betul?
Mhm. Heeh. Iya bener bener bener. Ada budaya mudik juga, Kak, itu juga yang aduh berkesan.
Oh, e Oke. Melihat budaya mudik nih, aku sering liat nih, suka, eee, macet Kak biasanya di jalan. <chuckles> Kakaknya mudik juga?
Eh, iya bener bener bener bener bener. Iya itu juga yang, eee, ngangenin ya. Kalau sekarang kan sekarang udah eee, karena kakek nenek udah enggak ada gitu ya, Kak, ya jadinya udah hampir enggak pernah mudik gitu, jarang banget gitu, paling, eee, mudiknya juga kalau ada acara yang bener-bener penting atau misalkan ada urgensi yang ha moa harus ke mudik, itu baru ke sana. Kalau dulu tuh waktu aku masih kecil, itu s eee, selalu mudik tiap tahun gitu.
Mhm. Mhm mhm.